Mmm, mhm mhm. Terus, eee, kamu gimana tuh, sepanjang kamu ikut les, itu kamu menikmati atau sempet ada jenuh, bosen? Atau, boring? <chuckles> sama ya?
Mmm. Mhm. Enggak enggak. Aku bosen sama sekali enggak. Eee, malah kayak kadang tuh aku bener-bener nunggu pulang untuk bisa les cepet-cepet, gitu loh. Aku tuh malah lebih iya, karena lingkungannya gini ya, kalau di sekolah itu tuh, belajarnya kayak kaku gitu kan, e kalau di les-lesan itu belajarnya lebih fleksibel. Maksudnya tuh, kayak bisa belajar sambil makan, terus yang kayak ketawa-ketawa gitu ya, dan enggak ada tekanan buat kalau di sekolah kan harus ada tekanan nilai, terus kayak disuruh dipanggil ke depan, gitu-gitu kan, buat ngerjain ya.
Serius? <chuckles> Oh. Oh, oke. Mhm mhm.
Nah, aku suka yang model gitu sih yang di les-lesan, gitu. Terus sebelum mampir les tuh, kita mampir dulu beli makan, aku dulu lesnya sama temen. Nah, itu kayaknya yang bikin, eee, kayak seru, gitu. Mhm. Heeh.
Oh, oke. Semangat juga. <chuckles> Guru gurumu gimana? Seru juga mungkin ya? Apa, eee, terpengaruh juga kamu sama guru? Maksudnya karena gurunya oke gitu, jadi kamu belajarnya juga semangat? Apa enggak terlalu menentukan tuh?
Mhm. Heeh, nah nah, itu makanya. Eee, karena guru di SMP itu tuh kadang ada yang galak kan, kayak, eee, misal kita salah jawab padahal ya maksudnya, kita baru pertama kali jadi siswa juga gitu loh, me eee, harusnya kan enggak usah yang digalakin, gitu ya. Eee, apa nama masih kecil juga gitu kan. Nah, kalau yang di les tuh e enak, misalnya salah, "Oh, ja enggak gitu ya jawabannya," kayak masih halus, gitu. Jadi kan enggak takut lah kalau mau jawab apa-apa itu, kalau misalnya mau asal jawab itu. Mhm.
<chuckles> enggak usah, ya ya? Hmm. Iya iya iya iya. Oh oke. Iya, ya, menarik menarik. Oh, oke oke. Wah, ini ya, pengalaman belajarmu juga, eee eee, variatif, gitu. Itu terus sampai dewasa juga, eee, kamu apa yang masih tetep kamu pelajari itu? Bahasa kah? Atau hal lain juga nih yang kamu bawa tuh semangat belajar itu gitu? Belajar apa kalau, eee, di usia dewasa ya? Hmm.
Mhm. Mhm. Mmm. Usia dewasa ya? Eee, aku ngelanjutin yang aku aja apa, yang aku belajarin dulu sih. Eh belajarin, yang aku dulu belajar apa, <chuckles> yang aku pelajarin dulu sih. Eee, kayak, sebenarnya tuh ya pas SD aku mulai punya laptop kelas enam, itu tuh aku udah belajar apa, kayak, eee, bikin vlog sama upload di YouTube gitu, pas SD kelas enam ot eee, mau ke SMP kelas satu. Terus, SMP di kelas, dua apa tiga gitu, aku mulai belajar editing.
Oke. <chuckles> Pelajarin. <chuckles> Oh, oke. Mhm. Hmm.

<laughs> Wow, itu ini ya, eee, mental pembelajar banget kamu tuh. Eee, apa benefit yang kamu rasain sehingga itu jadi apa ya iya motivasi kamu nih jadi semangat terus gitu sampai tadi tuh kalau ada pilihan nyari ilmu kamu lebih milih nyari ilmu?
<giggles> Heeh. Mhm. Apa ya manfaat ya, kayaknya tuh lebih ke iya sih pertama manfaatnya kita bisa kalau misalnya diajak ngobrol orang gitu ya, eee, kita tuh bisa yang kayak ngasih tahu sesuatu gitu loh sampai orang itu bilang, "oh aku baru tahu deh." Nah, itu tuh kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Oh, akhirnya dia paham nih gara-gara aku gitu, ada kepuasan gitu loh terus selain itu juga ngerasanya yang kayak eee, yang itu kan yang merasa kepuasan tersendiri, terus kedua ngerasa bisa lebih nyambung ketika orang tuh kita ngomong ngomong ke beberapa orang dengan berbeda topik. Itu kayak kita lebih gampang nyambungnya karena kita tahu nih topik-topik tentang abcd karena belajar itu kan misalnya, eee, ada orang, eee, editor terus bahas sesuatu. Kita kita jadi ngerti aku akunya ya jadi ngerti yang kayak. Oh, ya aku juga pernah loh belajar kayak itu tapi susah bla, bla, bla kan masih nyambung ya, tapi kalau misalnya nggak pernah belajar editing jadinya kan kayak cuma, oh gitu ya oh gitu ya kayak cuma jadi pendengar doang gitu kan, nggak bisa yang kayak ngasih opini atau apa ya, berbagi pengalaman juga gitu kan, eee, terus yang ketiga, eee, mungkin ini ya kayak buat di masa depan sih kalau misalnya punya anak gitu ya. Nah, itu kan lebih gampang iya, mhm, lebih gampang buat ngajarin sesuatu dan dari kita sendiri gitu. Itu kayaknya anaknya lebih seneng sih, mhm.
iya pasti banyak, mhm. Mhm. Oh, oke. Mhm. Wow, oke. Kayak gimana tuh? Oh, wow jauh banget pandanganmu. <chuckles> Iya iya iya, m Mmm, wah ternyata itu ya mungkin dari benefit-benefit itu kamu akhirnya jadi, eee, mempertahankan tuh semangat belajarmu juga gitu ya. Ini thank you banget loh, seru sudah denger orang suka belajar sampai bertahun tahun kayak gitu. Makasih udah berbagi pengalamannya nih. Heeh, pengen lagi nanti denger, mudah-mudahan ada kesempatan. <laughs>
Mhm. <chuckles> <laughs> Wih, seru banget ya lihatnya, heeh. Iya.